Quello è un altro aspetto, certo, cer ci son persone che guardano più all'aspetto, diciamo della linea, altri che invece man ma uhm, guardano più ad altri ad altri aspetti. E beh, del resto, comunque a la uhm, è è bello perché ognuno pensa per om ognuno pensa a modo suo, e ci scambiamo queste informazioni. <chuckles>
Eh sì, sì, esatto. Ah, sì assolutamente cosa il mondo è bello perché è vario, questo sempre.
Eh. Ma tu nel lavoro sei a contatto con altre persone o lavori piuttosto che no
Ehm, sì, sono a contatto con altre persone e lavorando in un'agenzia di comunicazione, quindi puoi può solo a pensare a quanto tempo si impieghi tra clienti, colleghi, cioè è sempre son sempre a contatto con qualcuno a parlare. Ehm, quindi sì, anche anche la palestra ti aiuta a staccare, non vuoi più parlare con nessuno.
Mh. Ecco. Anche quella è appunt ecco qui nel tuo caso è na necessità, g uhm, dato che hai un rapporto molto a contatto con con le persone, anche la tua necessità può essere quella invece di distaccarti dalle persone, insomma, per per re per per riprende eh sì, perché poi bisogna vedere, bisogna vedere nello specifico ognuno, sai, ognuno c'ha i se so uno poi che per esempio fa un lavoro, cosa ne so, chiuso in cima a una cabina di una gru <chuckles> 8 ore al giorno, poi magari ha piacere di uscire, andare andare al bar, andare a d vede scambiare 4 chiacchie <chuckles> uno che chiacchiera tutto il giorno ha più piacere a starsene un po' a riflettere co
Esatto, esatto, sì, assolutamente, vero. Mh. Esatto, lì che stare con qualcuno, a parlare. <chuckles> Esatto, fai io proprio uscen dal lavoro, 0, non molte volte non voglio proprio parlare, quindi a seconda anche de di quanto sono stanco o meno decido se palestra o o nuoto, no?
Cer ma ad esempio, a te, ehm, come diciamo vabbè la vita diciamo del mangiare, i pranzi, andare fuori a cena con amici, una pizza. Quello ti ti aiuta, ti cioè l eh? <chuckles>
Mh. Sì, anche anche quella intendi la dieta? Intendi la dieta?
No a dieta, diciamo. Quella beh insomma, uhm, uhm, alimen alimentarsi è un conto, andare a mangiare fuori con amici, con con insomma non so, con chi frequenti, con la ragazza, con qualcuno, è sempre una cosa che è un riempitivo diciamo della vita. Anche quelli son momenti della vita che a volte, anche senza dar troppa importanza al cibo, però, insomma. O magari c'è anche chi dà molta importanza al cibo, ecco. Tu come come lo tratti quell'ambiente lì? Quell'ambiente, quell'aspetto?
S Io ma s

Sì, sicuramente è diverso tra con i colleghi del lavoro, quindi quando esco e voglio stare con amici o familiari è diverso, ehm, sicuramente diverso perché non si si trattano altre tematiche, sono molto più magari in confidenza e quindi ci si diverte, eh, eh, è una cosa completamente diversa.
Eh. Mh. Ma tu immagino ch co come mangiare, cosa c'hai un po' qualche problema tu a mangiare? Col fatto che vai in palestra che hai quelli quegli obiettivi.
Uhm, sì, sì in effetti seguo anche una dieta ehm
Iperproteica, cosa fai? Iperproteica, queste cose qua?
Sì. Faccio una dieta diciamo per mettere su muscoli, quindi aumentare la mia massa e quindi mangio <chuckles> mangio parecchio questo sì.
Eh, certo, cer Devi adeguarti devi adeguarti, no?
Ehm, sì, devo adeguarmi, devo adeguarmi, che per carità non mi dispiace mangiare, eh, è sempre bello mangiare. <chuckles> Infatti
Bianco d'uovo bianco d'uovo. Eh. No, cer Bianco d'uovo, mangi an anche l'albume lo mangi? <chuckles>
Eh, un sacco di albume, questo sì, e pollo soprattutto.
Io io ci scherzo, ma non per prenderti in giro eh, ci scherzo nel senso che immagino, immagino.
Va no, vai assolutamente ragione. Infatti <chuckles> infatti tanto pollo.
Anche perché tu appunto avendo avendo quelli quella diciamo, quell'attenzione lì alla palestra, alla per quel immagino che hai col mangiare devi sta devi devi seguire anche lì una certa un certo schema, no, immagino.
Sì, sì, esatto. Diciamo che
Eh, ma quello riesce a riesci con gli amici riuscite comunque a a a ad accordarvi, a mettervi d'accordo, cioè, a co a condividere lo stesso tavolo? Magari quando andate fuori?
Mhmm, sì, sì. Per fortuna sì, perché ho la ho la fortuna di di avere degli amici comprensivi, quindi quando si esce, uhm, in ogni caso magari mi mi adatto io, nel senso se si va a mangiare al ristorante prendo qualcosa che posso mangiare, ecco.
Tutti con la con la men Eh. Tutti con la mente aperta insomma, bisogna
Sì, sì, per fortuna sono sono fortunato sotto quell'aspetto. Ehm, certamente capita che comunque giorni di sgarro ci sono ci sono sempre. Ho raggiunto un bell'equilibrio dove magari mangio bene durante la settimana, il weekend mi prendo il mio pasto libero tranquillamente e e me lo godo con con chi voglio bene e così si trova anche un equilibrio molto bello.
Qualche giorno ca Vabbè, però Eh. Eh, cer